Rapaz, pensar aqui em. Que col é porque, sabe, eu eu vou ser sincero contigo. Eu ouço jazz japonês, jazz dinamarquês, eu ouço, hã, eu não sei qual o estilo de música, mas uma banda do Senegal que eu gosto muito, ouço rock, indie, psicodélico, ouço rock pesado, ouço rock normal. Eh, eu acho que o blues, provavelmente o blues, que é um estilo musical que eu estou descobrindo agora e eu estou começando a gostar. Então, pode ser que mais para frente eu comece a ouvir mais blues, mas, tipo, eu já ouço tanta coisa, sabe? Tipo, eu não vou ouvir o canto da Mongólia, não acho isso bacana, aquele pessoal fica cantando uau, uau, uau, uau, não acho legal isso. E canto gregoriano também acho meio assustador, então.
Hã. Hã. Meu Deus. Aham. Meu Deus. Hum. <chuckles> Oh. <laughs> E seresta uma seresta, quando é coroa, gosta de seresta para dançar e tal. Que que você acha? Ai, ó! <laughs>
É verdade! Poxa, é, poxa. Modão, né, uma coisa assim mais é.
Exato! Seresta é é quem eh, normalmente na Bahia, se escuta seresta eh, tem as casas de danças, né, e aí eles vão lá dançando. É um estilo mais dançante, mas quem sabe você consegue colocar ele no estilo eletrônico, vai dar o maior sucesso. <chuckles>
Sim, sim, sim. É. Não, ia ser engraçado. Você me dá essa ideia, daqui a pouco eu estou mesmo ouvindo, aqui, uma seresta e fazendo um remix. <laughs>
Olha, eu quero ver, olha! <laughs> Eu acho que você vai fazer o maior sucesso. Se joga então no na internet, olha, é muito viralizado, eh, vai com certeza ganhar um espaço, aí, no no TikTok. <giggles>
Aham. Não é? Não é? O que hoje em dia eu acho que a a as você falou do TikTok, eu acho que as redes sociais elas influenciam muito o nosso gosto musical hoje em dia, né, porque tem gente que é influenciada pelas massas, então tipo: "Ó, tá todo mundo ouvindo Pedro Sampaio, eu vou ouvir Pedro Sampaio também", tá em alta, entendeu. "Ah tá todo mundo"
Total. Uhum, hum. É verdade. E você meio que se sente de fora se não ouvir. Você tem que ouvir pra poder fazer parte ali daquela é verdade, daquela geração. Uhum. É verdade.
É, você tem que ter a noção, né. Então, é me meio chato isso, mas ao mesmo tempo é bacana porque dá dá visão a muitos artistas que não têm essa chance, né, que nunca poderiam ter essa chance se não fosse as redes sociais, né. Poxa, uma pessoa que está ali na num país africano faz uma música que chega pro mundo todo e do nada, a pessoa está super famosa, né, então isso é muito bacana, muito legal mesmo. Acho que a música tem um poder enorme hoje em dia, mas com certeza, no decorrer da minha vida, eu também vou mudar muito meu estilo musical, né?
Uhum. Uhum. É verdade, isso mesmo. Uhum. Olha, verdade. Ai, ai. E pretende fazer uma música ou não? É só fa mixar mesmo as músicas que já existem.
É, eu eu produzo, sabe, eu faço música também. Só que as músicas que eu faço são são músicas muito calmas, parece música de elevador. Tenho que melhorar um pouco minha produção. Quando chegar a esse nível, aí a gente tem outro papo. <laughs>
Ah, bacana. <laughs>